คือผมอะชอบเรียนศิลปะ ก็เลย พ พยายามแบบ เออ แอบไปเรียนศิลปะ อะไรอย่างเงี้ย ในตอนมหาลัยนะครับ ถูกจับได้ก็ต้องย้าย แล้วก็ ก็สุดท้ายก็ เหมือนว่าถูกบังคับไปเรียนตามคณะที่เขาชอบ อย่างเงี้ย อย่างตอนที่เราเลือกเรียนคณะที่ว่าเราไม่ได้ชอบนะ
ค่ะ อือฮึ ๆ ค่ะ อา ค่ะ ๆ อืม ค่ะ
เขาก็ไม่ยุ่งไม่วุ่นวายกับเรา เหมือน เหมือนแฟนผมตอนนั้นน่ะครับเรียน เอ่อ พัด นิติครับ
ค่ะ ๆ
ผมก็ไม่ได้ชอบ ไปลง พ่อก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่เหมือนว่า เขาก็รู้แหละ คือเหมือนตอนหลังเขาก็น่าจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราไม่ ไม่ ไม่ตั้งใจเรียน อะไรเงี้ย คือเราไม่ไปเรียนอะ ง่าย ๆ อะไรเงี้ย เออ เขาก็เลยแบบมีข้อเสนอมาใหม่ อะไรอย่างเงี้ย เหมือนว่าถ้าเราอยากเรียนแบบที่เราชอบ <clears throat> เกรดเฉลี่ยต้อง 3 ตลอด
อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ อา ค่ะ อือฮึ อ้อ แล้วเราทำได้ไหมคะ?
3 สาม โอ้ ไม่ได้อยู่แล้วครับ 3 นี่คือ 3 ทั้งเทอมนะ
<laughs> อ๋อ ค่ะ อา แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ เรา เราต้องทำไงอะ เราก็ต้องออกเหรอ?
แบบทุก ทุก ทุกเทอม อย่างงั้นอะ รักษาไว้ที่ สาม อะไรอย่างเงี้ย อา และ แต่เราก็ ผมก็เลยไม่ไป เขา ใช่ เขาก็จะแบบ ไป ต้องไปทำตามที่เขาต้องการ เหมือนว่าเปิดโอกาสให้เราทำแบบนี้ เหมือนว่าผมจะเป็นคนที่ว่า เอ่อ เหมือน ถ้า ส รักษา เอ๊ย เหมือน รัก ยังไงอะ เหมือนสัญญาอะไรแล้ว เออ จะทำตามอันนั้น เออ เหมือนจะยอมรับข้อตกลง จะเป็นแบบเด็กประมาณนั้น อะไรเงี้ย แล้วทีเนี้ยครับ มาตอนทำงาน อะไรอย่างเงี้ย คือตอนนั้นน่ะก็เรียนไม่จบใช่ไหม เราก็ไปทำงานบริษัทเพื่อนมาสักพักหนึ่ง อะไรเงี้ย ที่บ้านเพื่อน แล้วก็ เอ๊ย อยากทำธุรกิจตัวเอง ก็เลยแบบจะเปิดร้านกาแฟ ก็เลย เออ เราก็บอกที่บ้าน อะไรเงี้ยครับ อือฮึ แล้วก็ เขาก็แบบ "เฮ้ย จะไปทำได้เหรอ? ไม่ ไม่เคยเห็นล้างแก้วล้างจาน" อะไรเงี้ย คือ คือตัวผมกับพ่ออะกับแม่ อะไรเงี้ย ไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ว่าผมเป็นเด็กหอใช่ไหมครับ เวลาทุก ๆ เอ่อ ทุกเสาร์ อะไรเงี้ย ก็จะกลับมาบ้าน อะไรเงี้ย แล้วบ้านผมก็คือร้านอา แล้วคือผมอะก็ ก็ล้างแก้วล้างจานของผมอยู่แล้ว คือผมทำ ทำทุกอย่างในร้านอะ ง่าย ๆ อะไรเงี้ย อืม ทำ ทำ
ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อา อือฮึ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อะฮะ คือ ล คือที่บ้านเป็นร้านค้าด้วยเหรอคะ?